Ừm, hông, mình nghĩ là thực sự là nếu mà mình muốn thì mình sẽ biến nó thành một cái, gọi là, lối sống, nghĩa là mình sống theo cái cách đó luôn, chứ hông phải là, kiểu, mình cố gắng là hôm nay ráng để mà không dùng tới một cái bịch ni lông nào. Mình rất là sợ những người mà bị, ờ, gọi là, thái quá như vậy thì, kiểu như, rất là dễ bỏ cuộc. Thì thay vào đó mình sẽ chọn giải pháp là mình sẽ vẫn sử dụng, nhưng mà mình sử dụng nó một cách là thân thiện với môi trường hơn, đỡ hạn chế nhất có thể để gây hại.
Ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ừm. À, ừm. Ừm, theo bạn là thay đổi cách một cách từ từ, đúng hông? Chứ là không thể nào mà ngày một ngày hai có thể thay đổi được. Nhưng mà như lúc nãy mình có đặt câu hỏi cho bạn thì, ờ, bạn có nói là gia đình của bạn thì không có mâu thuẫn gì khi đề xuất thay đổi cái thói quen sử dụng, ờ, dác rác thải nhựa như bịch ni lông hay là chai nhựa, nhưng mà đối với những cái gia đình mà người ta đã quen với việc sử dụng này rồi thì bạn nghĩ nếu mà bạn khuyên họ thì bạn sẽ khuyên như thế nào?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra là nếu mà lời khuyên thì mình suy nghĩ là mình nêu ra những cái, ơ, hại, những cái hại, ừm, về sức khỏe khi mà sử dụng những cái nhựa đó. Nghĩa là con người ta sẽ dễ bị, à, đánh thức khi mà đụng chạm tới quyền lợi họ, thì khi mà mình nêu ra những cái có hại cho họ chắc là họ sẽ dễ nghe hơn.
Ừm. Ừm, nêu ra những cái hại. À. Ừm, ừm, tức là ng người ta thấy ảnh hưởng tới sức khỏe thì, à, con người có xu hướng là sẽ luôn quan tâm và đặt sức khỏe lên hàng đầu, đúng hông bạn? Thì, à ừm, ừm, thì bạn có nghĩ rằng là cái mẹo tiết kiệm chi phí á để sử dụng đồ tái sử dụng á là một cái nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là tiềm ẩn nhiều rủi ro hông? Bạn có theo cái xu hướng cổ súy hay là bạn bài trừ cái việc này hông?
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, quan tâm tới mình nhiều hơn. Ừm, không, mình nghĩ là nếu mà mình sử dụng một cách thông minh á thì mình sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, với, ờ
Ừm, sử dụng thông minh. Ừm. Ô kê, rồi. Ừm, bạn có thể chia sẻ nha. Ừm.
Ví dụ như mà mình, à, ờ, sử dụng chai nước đi ờ, ô kê, thì khi ví dụ như cái chai nước sau khi mà mình sử dụng xong mình, à h nếu mà mình không dùng để uống nước nữa mình có thể cắt nó ra, mình để đựng, ờ, đồ, ví dụ như đựng nước rửa chén này kia, thì mình chỉ sử dụng nó ở một công dụng khác, chứ nó cũng không có phải là định đem vứt nó đi luôn.
Ừm. À. Ừm.

Ờ, thật ra cái việc này thì, ừm, mình hông có gặp nhiều trở ngại trong việc này, tại vì, à, ừm, ba mẹ hay là ông bà ngày xưa thì thường hay tiết kiệm, mà tiết kiệm thì sao? Hay tái sử dụng ờ, hay tái sử dụng, hay xài lại bịch ni lông, thậm chí là giặt đ
À. Ừm, ừm, rất là may mắn há. Bạn rất là may mắn. À, nhưng mà nhưng mà bạn ơi, tức là, ừm, ừm, mình đúng rồi, tức là mình thấy rằng cái việc như bạn vừa nói gia đình bạn tái sử dụng ni lông đi, thì bạn có cảm thấy đó là một cái việc làm nó có phần cũng độc hại hông? Tại vì mình đang, ờ, tiêu thụ cái bịch ni lông được tái sử dụng đó nhiều lần, cũng như là có, à, nhiều người người ta tái sử dụng những cái chai nhựa nhiều lần á thì bạn cảm thấy cái việc này nó có phải là tiết kiệm hông, hay là nó đang, ờ, mang lại những cái căn bệnh, h hiểm họa vào người?
Ừm. Ừm.
Tiềm ẩn rủi ro đó. Bạn nghĩ như thế nào? Ừm.
Ờ, thực ra là mình nghĩ là mỗi một cái món nó được phát minh ra trên đời này nó đều mang đến một cái mục đích tốt, song song với cái cái tác hại thì nó sẽ có một một cái mục đích tốt, quan trọng là cái cách mình sử dụng, mình sẽ ưu tiên cái nào hơn, ví dụ như túi ni lông nó có hại khi mà mình ăn uống, tuy nhiên là mình, ờ, dùng để gói đồ để tránh bụi này kia thì mình nghĩ nó vẫn sẽ tốt. Ờ, và thực sự ừm
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À. À, bạn có thể nói với mình là bạn gói đồ là cụ thể là cái gì hông?
Ví dụ như mình sợ một cái túi bị bẩn đi, thì mình sẽ dùng cái túi ni cái bọc ni lông để mà mình gói cái túi đó lại, hay là mình, ờ
Ừm. À.
Ờ, nếu đồ trang điểm thì nó hay
Nhưng mà bạn có nghĩ rằng là gói gói gói, à, gồ trang điểm thì bạn có nghĩ rằng là những cái, a, chế phẩm từ từ ni lông, từ nhựa nó có thể ảnh hưởng vào cái cái cái sản phẩm trang điểm của bạn và nó ảnh hưởng đến da của bạn hông?
Ừm. Ừm.